Hı hı. Ben yasak diye biliyorum, evet. Eee, hem hisse hem de döviz almak yasak şu an Türkiye'de güncel olarak. Yani, eee, ihtiyaç kredisi, onun nereye harcayacağını soruyorlar diye biliyorum en son bilgilerimle aslında yani.
Hıı. Anladım. Hımm. Yani
I çünkü zarar ettirecek bir şey bu durum insanı yani. Gerçekten bataklığa sokacak bir hikâye aslında.
Çok, evet gerçekten öyle, bataklığa sokacak bir durum. Yani, iii, bence bak ben mesela, ııı, kredi kartı kullanmıyorum. Eee, hani bütün harcamalarımı debit kartımdan, banka kartımdan yapıyorum. Yani ayağımı yorganıma göre uzatıyorum ya, anlatabildim mi? Yani, şimdi benim de almak istediğim şeyler var. Telefon almam lazım, fotoğraf makinesi almam lazım vs. E, ben bunları tekte bir kredi kartıyla almasını bilirim mesela, öyle değil mi? Ama işte ne gerek var yani kendimi böyle bir stresin altına sokmaya? Hani
Hı hı. Ha ha, ha ha. Hımm, harika. Ha ha, ha ha. Hah. En iyisi. En iyisi. Tabii, tabii. Hı hı, hı hı. E, tabii ki. Ha ha, ha ha. Hı hı. Doğru. Hah. E, tabii ki, tabii ki. Hı hı. Doğru. Yani, evet mesela o alacağın telefon seni 1 ay mutlu edecek. Ama mesela ödeyeceğin borç belki 2 yıllık borcun olacak. Yani 2 yıl boyunca her ekstrenden çekilen o aylık €30-€40 sana diyecek ki hani, "Al bak işte zamanında niye böyle bir şey yapmışım?" diye belki de pişmanlık oluşturacak üzerinde bu borç miktarı.
Aynen. Ya, bir şey söyleyeyim mi? Benim ayda inanmazsın ama, ııı, hani spor salonuna ödediğim, hani şu an ödemiyorum, aylık para bile bana bir külfet gibi geliyor biliyor musun?
Hı hı. Ha ha. Hı hı. Hı hı. Ha ha. Tabii, tabii. A, kesinlikle. Ya, gitmiyorsun, kullanmıyorsun. Belki hani kullanmadığın aylar oluyor, yani niye yirmi yirmi beş euro veresin ki yani aslında? Hani, onun yerine market alışverişi yaparsın. En azından karnın doyar, değil mi yani, aslında düşününce?
Gerçekten bak. Yani Evet. Aynen öyle. Ya, az önce de dedim ya, hani, şimdi borçlu olduğunda, yani, bilmiyorum, ııı, ben, hani, öyle pek borçlu olmadım da açıkçası, borç içerisinde olmadım da. Iıı, para kaybettim mesela ama borçlanmadım yani bir şeye. Ancak borçlansam herhâlde, yani, psikolojimin ciddi anlamda kötü etkileneceğini düşünüyorum, çünkü düşünsene, hani, zaten güvensiz bir dünyada yaşıyoruz, işte ne olacak, ne ne bitecek diye. Hani, bir de borcum var. Eee, hani, işim şimdi giderse elimden falan, sonra borcumu nasıl ödeyeceğim? Bir de onun psikolojik baskısı altında yaşamak zorunda kalacağım, anlatabiliyor muyum?
Hı hı. Ha ha, ha ha. Imm. Hı hı, hı hı. Ha ha, ha ha. Ha. Hah, anladım. Hı hı. Hı hı. A! Tabii, tabii. Ha ha, ha ha. Doğru, doğru. Hı hı. Ha ha, ha ha. Tabii, tabii. Ha ha. Ha ha. Kesinlikle öyle. O, tabii ya. Ha, ne kadar kötü bir durum. Mesela, atıyorum arkadaşından borç para aldın ve atıyorum dolarla aldın, altınla aldın. E, bir anda diyelim altın yükseldi, diyelim dolar yükseldi. E, aldığın paradan fazla para ödeyeceksin aslında. Bu insanı uyku uyutmaz bile. Yani, bu durum hani bir şekilde, bir nevi faiz ödüyorsun aslında. Hem de arkadaşına ödüyorsun. Yani hani, e ki mesela birkaç tane böyle borcun varsa aslında bir de tam çıkmaz sokak yani. Mesela kredi kartında ₺200.000 geliyor, ₺300.000 geliyor. Asgarisi, ₺100.000 geliyor. Hani ama aldığın maaş diyelim ₺50.000 yani. Asgarisi daha 2 katı maaşın ediyor yani. Sen hiçbir şey yemesen bile o parayı çıkaramıyorsun değil mi aslında?
Evet. Evet. Hı hı. Aynen. Uyutmaz. Kesinlikle. Evet. Aynen. Hı hı.

Alıyor tabii ki. Yani bundan dolayı kredi kartı kullanmayacaksın. Senin dediğin gibi paranı biriktireceksin ve, hani, diyeceksin ki mesela, örnek veriyorum, ben her ay kenara €100 mu, €200 mu, üç yüz euro mu, yani, bu kadar para kenara koyacağım diyeceksin. Eee, ya, bak mesela senin arkadaşın ayda €500, hani, taksitleri ödüyormuş. Hani, istese mesela o demek ki bak, ayda €500 kenara koyabilir. Anlatabildim mi? Yani o beş yüz euroyu kenara koysa o, senede eder sana, hani, altı bin euro.
Hı hı. He he, he he. Hı hı. Hı hı. He he. He he, he he. Tabii, tabii. Heh, heh! Yeterli. Hı hı. Evet. Aynen öyle. Heh, heh, heh! Tabii, tabii. Ve, hani, aldığı şeyler de Kesinlikle. Tabii, tabii. €6.000 gibi bir para eder. Onunla araba bile alınabiliyor aslında, yani, açıkçası düşününce. Ama, hani, o evine m kahve makinesi, yok gazlı su makinesi, yok, işte, robot süpürge, hani, bununla doldurduğu için, hani, bir de bunları, hani, geri paraya da çeviremiyor. Bunların 2. eldeki değerleri çok düşük şeyler, hani. At €500-600'ya alıyorsun, 2. elde adam, hani, €100 vermiyor buna aslında. Yani, hani, eee, zarar yazıyor direkt bu şekilde ve dediğim gibi insanlar, hani Hatta daha kalan kötü bir örnek vereyim. Bazı insanlar hisse oynamak için, borsa oynamak için mesela kredi çekiyorlar. Krediye başvuruyor. İhtiyaç kredisi Güya yasak ama, hani, bir şekilde katakulliye getirip bunu yapıyorlar. Eee, ne kadar riskli bir yatırım mesela, hisse diyelim değer kaybetti. E, ne olacak? Banka krediyi bekliyor, faizi bekliyor.
Aynen öyle. Tabii. Aynen öyle. Doğru. Hı hı. Gerçekten mi? Yani kredi kredi çekip hisse, kredi çekip hisse almak yasak mı?

Kesinlikle çıkaramıyorsun. Yani, ya, çok dikkat etmek lazım ya, para harcarken, gerçekten insanın, yani, kişisel hayatını ona göre yönlendirmesi lazım. Kişisel hırslarını ona göre belirlemesi lazım. Yani, bu konuda insanı yaşam tarzını, eee, komple, eee, hani, eee, ona göre şekillendirmesi lazım anlatabiliyor muyum? Ya ben mesela
Hı hı. Hı hı. Tabii ya. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Tabii tabii. Ya, kesinlikle. Hı hı. Doğru. Hı hı. Kesinlikle öyle. Herkes limitini bilmesi lazım. Hı hı.
Evet, yani, insan mesela ne bileyim, eee, şimdi kendine kolay gelen alışkanlıkları değil de, yani, eee, ekonomik açıdan da, hani, fazla para gerektirmeyen alışkanlıklar yapabilir. Aynı zamanda bunlar sağlıklı alışkanlıklar da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani, bu noktada mesela bir nokta olur. Mesele, evet, yani, abur cubur yememek, her gün bir çikolata almasan ne olur yani? Şimdi bir tane çikolata €2,5. Yani, bunu aya vurduğunda var ya doksan euro para eder, yani, yaklaşık anlatabiliyor muyum?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii tabii. Heh, heh. Doğru. Doğru. Mesela abur cubur yememek mesela. Sağlık şeyler almak gibi mesela. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı, hı. He, he. Heh, mesela. Eee, tabii ya. Ciddi para. €90'ya gerçekten elektrik faturanı ödersin. Ne bileyim belki ödersin ayrıyeten. Hani, gerçekten i iyi paralar ediyor aslında. Bize aslında tüm mesele şu ya, hani ufak ufak mesela her gün otomattan 1 kahve içsen, €1 atsan bile ay sonu €30 yapar. Yani, hani, €30 belki senin spor salonu ücretin aslında. Yani, hani, totalinde. Bunları bilmek lazım.
Aynen. Hı hı. Evet. Aynen. Kesinlikle. Yani, insanların mikro harcamalarını kontrol etmesi lazım. Ufak harcamalarını kontrol altında tutması lazım diye düşünüyorum. O €1, €2, €1, iki euroluk, harcamalar var ya, onlar onlara dikkat etmesi lazım daha çok.
Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Katılıyorum. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii ya. Onlar, hani, hiç göze batmıyor gibi. Bozuk para gibi geliyor ama birikince aslında, hani, her ay o kahveyi içecek ya da o çikolatayı almak yerine her gün o bu kumbaraya atsan aslında ay sonu ciddi bir para yapar açıkçası, yani, ve o para belki ne bileyim seni bir gün bir yere dışarı çıkartır o para. Hani, eee, borçtan iyidir çok çok elinde para olması. Hı hı. Tabii, tabii.
Evet. Kesinlikle. Tabii canım. Seyahat ettirir ya, seneye vurduğunda senede senelik seyahatini çıkartırsın.

Yani, insanlar hani bazen böyle harcamalarını hani sonunu düşünmeyecekmiş gibi yapıyorlar. Yani, bu beni biraz, eee, hani düşündürüyor açıkçası. Senin de aslında bir nevi bahsetmiş olduğun gibi, eee, burada sosyal medyanın da etkisi çok fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar farklı insanların hayatlarını görüyorlar, sosyal medyada tamam mı? Ya diyorlar ki "Ben niye böyle yaşamayayım?" diyorlar. Sonra harcamalarını biraz bilinçsizce yapabiliyorlar yani anlatabildim mi? Yani borçlanmanın büyük sebebi harcamalardan kaynaklanıyor diye diye düşünüyorum.
Hı hı. Ha ha, ha ha. Doğru. Hı. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Tabii ya. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Heh, heh. Doğru. Hı hı. Kesinlikle öyle. Hani benim neyim eksik? Hı hı. Tabii, tabii ve hani kredi kartıyla alıyoruz her şeyi. Bu hani lüks harcamaları. Mesela tatile gidiyoruz, kredi kartıyla alıyoruz. Hı hı. Ve böylelikle tabii ki de borç batağından çıkamıyoruz. Çünkü bir de bankalar da hani açıkçası bizi buna itiyor bence. Yani, 3 ay sonra ödersin. Yok taksit yapalım. Tabii taksit yaptığında faiz farkı yani vade farkı alıyor. Faiz alıyor aslında. Hani atıyorum ₺10.000 'lık bir eşya sana ₺15.000'ya geliyor aslında güya ama aydan aya az ödüyorsun ama total ödediğin borç daha çok fazla. Yani resmen bir beş bin liran havaya kaçıyor. Eee, sen buna göz yumuyorsun aslında. Yani en sevmediğim şey benim vade fark ödemektir diyebilirim, bence çünkü bir de mesela bir arkadaşım var burada. Hani bir sürü taksitleri birikmiş. Dedi ki "Maaşımın yad yarısından çoğu benim taksitlere gidiyor aslında." Yani, hani, eee, taksit batağına girmiş açıkçası. Bence bu da bir nevi borç batağından farkı yok değil mi? Ne dersin?
Evet, kredi kartı vesile oluyor. Evet. Aynen. Doğru. Evet, evet. Kesinlikle Ağaç yok. Evet. Hıh. Öyle mi? Yani kesinlikle evet çünkü hani ufak ufak, ufak ufak, ufak ufak her şeyi taksite böldürüyor böldürüyor, bu sefer ne oluyor? O taksitler bir dağ gibi oluyor, öyle değil mi?
Hı hı. Heh, heh, heh. Aynen öyle. Hı hı. Aynen öyle. Yani €50, 60 ve €50 €60 diye. Hı hı. Hı hı. İii, çok daha ciddi bir para çıkıyor or ortaya. Belki de mesela €500 aylık ödeme çıkıyor, yani nereden baksan hani. O 5-6 tane taksitten yani. Bir de, keşke mesela aldığın ürünün karşılığını ödesen yani. Faiz ödüyorsun. Vade farkı ödüyorsun aslında. Yani hani €500 olup bu ürün aslında €600'ya geliyor sana. Havaya kaçan yüz euro var ortada yani aslında. Bu ne kadar kötü bir durum değil mi?
Yani içinden çıkılamaz Evet. Yani O! Kesinlikle, evet. Aynen öyle. Çok doğru ya, yani bilmiyorum, insan, yani insanların borçlarını bir şekilde yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor. Yani, bu borçlarını yönetirken yaptıkları ben, hani tekrar söylüyorum, en büyük hata da kredi kartı kullanmak olduğunu düşünüyorum. Bir de insanlar her şeyi böyle bir hızlı bir şekilde almak istiyorlar. Yani hemen benim olsun, anlatabildim mi? Yani her şey öyle hemen olacak diye bir şart yok bence. Eee, yani zamanla da alabilirsin almak istediğini, öyle değil mi? Sonuçta senin alacağın şey kaçmıyor. Evet.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Doğru. Doğru. Hı hı. Hı hı. Ha ha. Hı. Doğru, doğru. Hıı. Değil mi? Değil mi? He he, he he. Tabii, tabii. Hı hı. Yok. Hı hı. Hı hı. Kesinlikle ya. Hani biraz birikim yapmak Aynen öyle. Hani mesela bir şeyi aslında değeri daha iyi anlaşılır değil mi? Mesela, bir şey almak için diyelim bir yıl boyunca birikim yaptın açıkçası. O birikimin karşılığında o istediğin şeyi aldın aslında. Mı yoksa daha keyifli yoksa direkt kartla direkt temassız geçtin ve ondan sonra aydan aya ödediğin şey mi? Bence biriktirerek alınan şey daha kıymetli ya. Çok, çok net hani. Hı hı.
Evet. Doğru. Bence de.